Eh, bueno, es que la tableta que yo uso se llama tableta Logitech, es una G915, eh, y ahora sí que <chuckles> haciendo el como que le hacen de la promoción, la verdad es que está superbién, no tengo ningún ningún tipo de problema. También hay otros que se llaman Steam
Ujú. Ujú. <chuckles> Pues sí. Oye, ¿no trabajas en Logitech? <chuckles> Ah, no, no es cierto. <chuckles> No, sigue, sigue.
Eh, no, no, nada de eso. Eh, y hay o ajá, hay otros que se llaman Steam Decks, que también son así de que es un botoncito y te genera diferentes cosas. Bueno, el caso es que así fue como pasó y ya él me dijo de que: "Oye, ¿sabes qué? Me gustó mucho, que no sé qué", y l y la tenía aquí, la tenía así la tabletita yo conmigo. Y ya un día que estaba en la computadora, dije: "A ver, voy a intentar algo", que no sé qué. Empecé acá como que crear beats y se me empezó a ocurrir una letra y empecé como que a grabar y hacerla así, y ahí fue como ajá, y ahí fue como tal cual como descubrí que que me gustaba mucho lo relacionado a hacer un poquito de música, a escribir tantito y todo eso. Y como sé tocar guitarra y y y le entiendo un poquito al piano, también le metí ese tipo de sonidos orgánicos y así, y terminó siendo subí una música que, o sea, no me lo esperaba para nada, pero por lo menos aquí donde yo vivo se siente superbonito de que iba llegando a la escuela, llegué a la uni y me tocó escuchar que un carro cargaba mi y ahora sí que mi música y le dije a un amigo de que: "¡Ah! ¿Dónde estoy yo güey? Ese soy yo", le dije, que no sé qué, "no, ¿cómo vas a ser tú? 'Mira, mira, aquí está'", le dije y ya, le enseñé los borradores.
Ujú. Ujú. Ujú. Oye, ¡qué bien! Ujú. ¡Guau! Ujú. ¿En serio? <laughs> ¿Y ellos cómo lo escucharon? ¿Ellos cómo? ¿Dónde lo oyeron?
Eh, eso, la verdad, no sé, porque a final de cuentas era un carro que iba pasando, porque yo lo subí yo lo subí a Spotify y lo tubí lo subí también a YouTube.
Ah, es que lo puedes subir a Spotify tú, como tu música. Okey.
Ajá, sí, sí, sí, claro. Y y bueno, al fi así fue como yo como yo me terminé dando cuenta y, bueno, más bien así fue como que descubrí que tenía una manera de expresarme así relacionado usando la música y sí, y todo nació tal cual en mi cuarto, así fue como yo me terminé dando cuenta.